Yani güzel soru. Eee, aslında şöyle ya, be benim için vazgeçilmez, full va vazgeçilmez değil aslında ama bence bir orta nokta bulunabilir. Hani hepsinin gelmesi tabii ki de mümkün değil ama, hani, benim için özel olan, benim, eee, k keyif aldığım hani, en azından 3 tanesi, 4 tanesi yerimiz olana kadar bir şekilde bir anlaşma bence sağlanabilir yani o konuda. 2 tarafın da birazcık feragat etmesi gerekiyor. Çünkü, eee, partnerimin de kendi hobisi olabilir, kendi saklamak isteyeceği bir şey olabilir, kendi dizayn tercihleri olabilir. Ona da saygı göstermem gerekiyor ama karşı tarafta da aynı şekilde benim istediğim şeylere saygı göstermesini beklerim yani açıkçası.
Raftakilerin gelmesi. <chuckles> Tabii. Tabii ki. Kesinlikle. Peki bu kâğıtları korumak için özel bir sistemin var mı temizliği için? Çünkü biliyorsun kâğıtlar da zamanla, eee, formunu değiştiriyor. Yani kâğıt muhafaza etmek uzun vadede aslında o kadar kolay da bir şey değil, değil mi?
Hı hı. Aynen. Çok zor bir şey. Aynen, aynen, aynen. Çok zor bir şey. Eee, gine güzel bir noktaya değindin aslında. Yani bu işi özellikle Amerika'da 1940'lardan beri çizgi roman, eee, sektörü a aktif, faal, eee, olduğu için, e, bu sektörle beraber yeni sektörler de gelişti. İşte, çizgi romanları saklamak için poşetler, kartonlar, işte, kâğıdın, eee, bükülmemesi için, işte, ışık almaması için gerekli depolama kutuları gibi, gibi bir sürü sektör gelişti aslında. Bunun yanı sıra, işte, eee, koleksiyon değeri birazcık daha arttığı zaman, işte, ııı, farklı, farklı firmalar oluştu. İşte, distribütörler haricinde, işte, çizgi romanları alıyorlar, kondisyonuna, senesine göre puanlıyorlar, işte, puanına göre, eee, belli bir mali değeri çıkıyor ortaya. İşte, en son işte Örümcek Adam'ın ilk çıktığı sayı yaklaşık $3.600.000'a satıldı mesela en yüksek kondisyondaki, eee, hâli. Hani o yüzden böyle çok çeşitli şekilde bambaşka sektörler de çıktı bu koruma işine ve değerlendirme işine yönelik. O yüzden ben de mesela, işte, ya bu, eee, kapsülleme şirketleri oluyor, çizgi romanını gönderiyorsun oraya, işte, o kondisyonunu inceliyorlar, değerini inceliyorlar, ona göre bir 10 üzerinden bir puan veriyorlar çizgi romanın durumuna ve kapsül ediyorlar. Oksijenle işte temasını kesiyorlar. Eğer ışıktan da işte güneş ışığından da saklarsan şey de olmuyor, eee, boya kaybı işte kararma tarzı şeyler de olmuyor. Oksijenle de temas kesildiği için kâğıtta da bir eskime olmuyor. Rahatlıkla şeyini koruyabiliyorsun, eee, kondisyonunu koruyabiliyorsun. Hani bu benim Hıh, tabii, tabii lütfen.
Evet. Hı hı. Hı hı. O! Tamam. Hı hı. Burada bir soru var, hemen araya gireceğim: Neden değerini ölçüyorlar? Yani diyelim ki onlar için ya da işte b belki çok baskısı olan, çok yaygın, kolay bulunan, yılı yakın bir şey ama benim için çok değerli. Ben bunun kapsüllenmesini istiyorum. Onlara göre değerli olmayan bir şeyi kapsülletemiyor muyum ben?
Hı hı. <chuckles> Yo, yo, tabii ki de kapsülletebiliyorsun. Onlar o tarz konularda şey yapmıyorlar. Hani en alt, minimum şu kadar değerde olması gerekiyor diye bir şey yapmıyorlar. Sen kendin ne dediğin gibi senin için özel olan herhangi bir şeyi yollayıp kapsülletebiliyorsun.
Bu değeri nasıl ölçüyorlar peki? Tamam. Ama mesela ileride satmak istesen diyelim ki, bu sana bir fikir veriyor, değil mi n ederine dair elindekilerin? Hı hı.
Hı hı. Evet, tabii. Aynen, aynen.

Bir hobi edinmek için sence pahalı ekipmanlar şart mı?
Yani bence çok şart da değil aslında hani her bütçe için çeşitli çeşitli hem hobiler var hem de hobilerin içerisinde kendine has, eee, bütçeler ayarlanabiliyor. Yani benim, eee, son zamanlarda, hatta uzun zamandır yaptığım hobide çok ekipman gereksimini yok ama, eee, yine de hani pahalı şeyleri var, ucuz şeyleri var. O yüzden ben çok şey düşünmüyorum. Eee, illa pahalı şeylerle o eee, hobi yapmak gerektiğini düşünmüyorum.
Evet. Kesinlikle yani bi bir kişinin hobisi sokaktan yaprak toplamak da olabilir, kuru yaprak, değil mi? 0 maliyet bir hobi ya da örgü örmek de olabilir çok düşük maliyetli ya da, eee, yelken gibi aslında bir hobi de olabilir. Yani olarak ne yöneldiği yöneldiği şeyin gereklilikleriyle alakalı. Peki senin hobin özelinde konuşursak çok maliyetli bir hobi olmadığını söyledin. Ne tam olarak? Nasıl ekipmanlar aldın? Nasıl bir maliyeti var yani?
Evet. Aynen. Evet, aynen. Evet. Hı hı. <chuckles> Yani şöyle, maliyetli değil, yanlış olur en azından hani pahalı ekipmanları yok diyelim. Eee, ben çizgi roman koleksiyonu yapıyorum yaklaşık bir on on iki senedir falan. Eee, özellikle hani yabancı orijinal versiyonlarını almaya çalışıyorum. O yüzden, eee, hani çok pahalı şeyler de var. Bilmiyorum ne kadar, eee, hâkimsin bu süper kahraman çizgi roman işlerine ama, işte, hani, çok, eee, bir öğrencinin alabileceği bütçedeki şeyler de var. Bir milyonerin de ala almak isteyeceği, alabileceği şeyler de var, yani çok geniş bir, eee, çerçeveye hitap ediyor aslında hem yaş olarak hem, eee, şey olarak bütçe olarak. O yüzden böyle geniş bir, eee, şeyi var. Eee, emm, nasıl desem, ge geniş bir kitlesi var yani A, yani, ge geniş bir yelpazesi var. O yüzden, hani, ben mesela, eee, çok öğrenciyken başladım, üniversitenin ilk senelerinde başladım bu hobiye. Eee, biraz istersen şeyden de bahsedebilirim, hani bu hobiye nasıl başladım? Çünkü çok, eee, benim de etrafımda bu hobiyi yapan çok fazla insan da yok aslında. Eee, biraz dinlemek ister misin nasıl başladığımı?
Tamam. A. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Yelpaze diyelim. Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii ki, tabii ki çok isterim. Yani çok enteresan bir hobi. Özellikle şöyle söyleyeyim Türkiye'de çok fazla yok, dediğin gibi. Avrupa'da aslında bu çok yaygın bir hobi. Dediğin gibi, çizgi roman özelinde özellikle ülke bazında diyelim ki Japonya ele alınıyor. Eee, yani milyon dolarlar da söz konusu olabiliyor. Çok böyle ik ikinci elcide de kolayca bulabildiğin ç parçalar da oluyor. Bir de özel baskı olan ve sadece adetli üretilenler de oluyor. Diyelim ki 10 tane üretiliyor ve onlar tabii ki paha biçilmez oluyor ya, işte, sınırlı sayıda üretim, baskı sınırlı tutuluyor vs. aslında çok geniş bir alan. Senin nasıl oldu bu yolculuğun? Özellikle ilgilendiğin belli bir şey var mı, ülke var mı?
<chuckles> Evet. Aynen. Evet, özellikle Amerika'da. Hı hı. Evet. Hani elli liraya, ₺100'a. Aynen. Hı. Aynen. Hı hı. Çok doğru. <chuckles>